Eee, başarı, iii, yani annemin kaybetti Şu soruyu şöyle anlayamadım. Hani bizim annemi bakmamızla ilgili mi yoksa annemi, iii, kaybetmemiz, yani o, o açıdan mı? O orasını tam net anlayamadım.
Evet evet, annenizi kaybetmeniz, ııı, sonuçta bu, ımm, 3 senelik sürecin sonuç sonunu sonunu getirdi ve, eee, bu sonda siz, ııı, nasıl karşıladınız aile halkı olarak? Emm, yani mesela bazı ölümler, hani, hastalıkla birlikte geldiği için daha böyle, emm, bakan aile üyeleri o kişinin, ııı, ölümüne veya vefatına kendini hazırlar ya. Eee Hı hı.
Hı hı. Evet. Aha, bizi. Evet, evet, anladım soruyu şimdi çok özür dilerim, eee, biraz zor anladım. Eee, ama şöyle, eee, yo biz hiç, eee, hatta ablam da ben de yanında değildik. Yani, iii, şey, eee, ablam tatile gitmişti, ben de başka bir yere gitmiştim. Bayramdı hatta. Eee, çünkü yani eğer, hani, öyle bir bekliyor durumumuz olsa yanından asla ayrılmazdık. Çünkü zaten hep biz yanındaydık. O yüzden hani o bir, eee, üzücü bir kısım oldu. Ama şey, emm, hiç beklediğimiz bir durum değildi annemin kaybı.
Yok, o ne demek! <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, elbette, ben, ııı, şöyle diyebilirim: Sanırım yaşanan ne olursa olsun zaten sevdiklerimizle herhangi bir sürecin bitişinde her zaman içimizde bir ukde kalacak. Eee. ben
Hı hı. Kesinlikle, evet, hep bir şeyler eksikmiş gibi hissedeceğiz. Eee bu
E evet ben sana teşekkür etmek isterim bugünkü paylaşımların için. Hı hı.
Ben çok teşekkür ederim. Çok, uuu, hani bu konuyu da bugün böyle kafamda büyütmüştüm, bu konuyu, böyle bazen duygusallaşıyordum. Eee, şimdi seninle böyle konuşup paylaşmak, içimi dökmek bana çok iyi geldi. Ben çok teşekkür ediyorum.
Hı hı.